Mhm? Editing tuh lebih ke editing gambarnya atau penambahan-penambahan kayak caption, gambar lain atau gimana tuh, Kak?
Mhm. Kayak ini kan Mhm. Nah, kalau aku sih kayak gambar animasi gitu sih Kak, kebetulan video-video aku tuh. Nah, editing itu mulai dari suara, mulai dari visualnya juga, Kak.
Oke. Oh gitu. Oh jadi oh iya. Terus terus?
Mhm. Nah, sound e iy iya. Sama efek suara, Kak. Mhm. Ditambahin juga bisa.
Efek suara? Oh, misalnya kayak efek suara tuh contohnya gimana sih? Bedanya sama voice over atau suara, gitu?
Mhm, kayak Hmm. Kalau efek suara kan kayak meme gitulah. Suara gitu lah. <laughs> Oh iya.
Oh. Oh, yang tiba-tiba kayak, misalnya pintu dibuka gitu ya? <chuckles> Oh gitu, itu juga penting. Nah, untuk bikin 1 konten nih sebagai kamu yang sudah mungkin, eee, profesional gitu, bu butuh berapa lama tuh? Dari misalnya bikinnya, editing-nya, sampai nge-post-nya.
E iya kayak gitu. Iya. Mhm. Mhm? Wah, kalau sebelum sibuk kerja sih, 2 hari cukup deh kayaknya Kak.
Oh, 2 hari untuk 1 video. Oh, oke. Nah, kalau nge mhm? Terus?
Mhm. 1 video 2 hari. Tapi kalau Kalau udah kerja sih 1 minggu 1 konten ajalah gitu. <chuckles> Iya.
Oh 1 minggu, 1 konten. Asal mungkin, kalau apa namanya, rutin itu ngaruh juga? Misalnya misalnya aku nih, "Hari ini 2 kali ah seminggu, minggu depan sekali aja ah," terus minggu depan nggak ada, minggu depannya lagi 1 kali, itu ngaruh nggak sih?
Mhm? Oh enggak. Iya. Mmm. Kalau pengalamanku sih lebih ke ini Kak, yang ngaruh itu konsistensi kita.